À, thực ra thì nếu mà về vấn đề nợ nần mà đang phải tìm phương án đấy, thì mình sẽ tìm những cái, a, nơi mà nó thật sự là thiết thực với mình hơn. Là ví dụ là đi tìm, à, bạn bè, có thể là ngồi ở một quán cà phê, hẹn bạn ra, có thể cà phê yên tĩnh đi, đúng không? Để chia sẻ với bạn về những cái bế tắc đó, à, biết đâu thì bạn bè mình có thể có người người ta giúp được mình thì sao? Á, thì cái đấy là một vấn đề nó thực tế rồi, nó không đơn giản chỉ là cảm xúc nữa, mà nà ló còn phải cần cái sự giải quyết thực tế trong cuộc sống thì mình nghĩ là sẽ gặp người này người nọ, nó sẽ tốt hơn.
Yeah. À. Rồi. Ừm. Ừm hứm. À há. Ồ, trong trường hợp đó bạn kiếm người bạn giải sầu, ờ, cái thứ nhất là không những là chỉ giải sầu, thứ hai coi coi có cái sự hỗ trợ nào không, tức là vừa kiếm chỗ xả stress mà cũng vừa kiếm chỗ nương tựa, ơ, vừa kiếm bạn bè. Ừm, vậy thì cái môi trường mà bạn sẽ tìm tới là một quán cà phê, ờ, nhẹ nhàng, ờ, yên tịnh, ừm, có lý, rồi.
Đó. Đúng rồi. Đúng rồi, tìm sự giúp đỡ đấy. <chuckles> Đúng rồi. Về
Rồi. Khi ờ, còn cái bế tắc mà thí dụ như có xích mích, hục hặc gia đình, thí dụ như bạn với vợ bạn tranh cãi, cãi cự căng thẳng này kia thì lúc đó thì bạn đi đâu?
Ừm. Nghĩ là lúc đó tham nhiệt tình ai mà đừng.
À.